Eh, aku mau cerita deh aku belakangan lagi ngerasa, mmm, kebayang dan kepikir terus sama hal yang lagi ngeganggu aku ini nih.
Mhm. Kenapa Kak?
Nah, jadi, iya, jadi tuh aku tuh ker ini berkaitan sama karier sih dan mungkin nanti kamu bisa kasih aku saran ya karena aku lagi perlu banget, jadi aku tuh kerja di perusahaanku yang sekarang tuh udah hampir 4 tahun, nah di mana ketika aku bekerja ini tuh posisi yang aku punya sejak pertama kali aku di sini tuh sama, jadi nggak ada perkembangan apa pun dari sisi
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
eee, jabatan sih secara vertikal gitu, sementara aku tuh berharap aku bisa naik level-lah ke level, eee, mungkin ke senior atau ke bagian supervisor atau di manajerial live level gitu, sementara di kantorku tuh nggak ada aku ngelihatnya sih nggak ada kesempatan untuk grow ke situ, gitu loh. Nah, sementara, eee, dari pekerjaan juga yang aku lakuin dari tahun ke tahun tuh sama aja siklusnya begitu-begitu aja dan aku selalu mengerjakan hal yang sama gitu setiap hari dan setiap tahunnya. Jadi aku, eee, mikir apakah ini aku udah ngelai ngerasain, eee, stuck atau stagnan ya di kantor ya? Gitu.
Mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Mhm mhm, eee, aku paham banget sih rasanya kalau merasa stuck di pekerjaan gitu memang bikin frustrasi ya, tapi sebelum aku, eee, apa namanya memberikan saran, itu boleh nggak saya sedikit bertanya-tanya gitu ya, eee, supaya bisa kasih saran lebih, eee, benar. Sejak kapan sih kalau Kakaknya merasa pekerjaan itu terasa datar, gitu?
Boleh boleh. Kayaknya tuh sejak, eee, du setahun belakangan deh, di mana itu kan udah 3 tahun berarti saya kerja di sini ya, dan saya tuh ngerasa, eee, punya apa ya, punya kecenderungan kayak, "Oh, dari tahun ke tahun tuh kerjaannya sama aja ya, dari tahun ke tahun di setiap bulan ini, bulan itu, kita tuh ngerjain campaign yang sama," dan sampai aku ada di titik tuh nggak nggak apa ya nggak ada pengalaman baru atau pengetahuan baru yang kudapat. Sementara aku tuh tadi berharapnya aku bisa terus bertumbuh mungkin, eee, naik level jadi senior atau supervisor gitu tapi memang kesempatannya di kantorku tuh, nggak ada kayak gitu.
Hmm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Hmm, jadi Kakaknya merasa Kakaknya nggak bis nggak dapat tantangan baru atau Kakaknya walaupun tidak dapat tantangan baru tapi juga belajar gitu hal yang baru? Eee, di proyek yang apa di proyek yang lain gitu tapi kan pasti ada hal-hal yang berbeda yang Kakaknya bisa belajar juga, gitu.
Nah, iya kayaknya Nah, kayaknya memang aku tuh nggak ada dapat, eee, pengalaman baru deh. Atau bisa dibilang, eee, pengalamannya tuh gitu-gitu aja gitu loh dan dari kantorku juga emang seperti yang kubilang tadi aktivitas yang kita lakukan itu itu-itu aja gitu dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan.
Ada nggak? Mmm, mhm. Mhm. Mmm, terus Kakaknya kalau boleh tahu hubungannya dan dukungan dari atasan atau rekan kerja bagaimana?
Kalau dari rekan kerja tuh kita kompak banget sebenarnya dan, eee, aku tuh senang gitu dengan, eee, rekan-rekan setimku kalau ke atasan sih menurutku, mmm, karena dia orang karena mungkin dia generalis ya, di mana tim yang dia handle di bawah ini b ada beberapa divisi dan setiap divisi itu membutuhkan skill yang beda-beda tuh. Nah, cuman di divisi k eee, dia itu generalis dan belum terlalu spesifik, eee, master di skill yang dibutuhkan di divisiku, jadi aku ngerasa, eee, nggak bisa belajar banyak dari dia gitu selain, eee, dan dan sampai a sampai sekarang aku masih merasa dia bukan orang yang tepat ket untuk aku bertanya hal-hal teknis terkait dengan pekerjaanku sih gitu, karena jawaban yang dia berikan pasti general dan nggak benar-benar ngejawab gitu loh.
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, kalau boleh tau ini Kakak melihat kariernya Kakak ini sebagai apa namanya, karier yang jangka panjang untuk Kakak atau Kakak mungkin ada pikir, "Oh, saya mau ganti deh, karier saya mungkin nanti ke karir yang lain," gitu?
Nah, kalau aku ngelihat karierku ini adalah karir yang aku udah mantap untuk, eee, jangka panjang di sini sih. Nah, tapi kalau dari segi target aku tuh sebenarnya menargetkan aku nggak ada di level yang ini lagi gitu untuk, eee, di tahun sekarang, harusnya aku udah da udah ada di level yang sedikit lebih tinggi atau bertumbuhlah daripada ketika aku baru masuk di kantor ini, gitu.
Mmm. Mhm. Kalau gitu kalau saya boleh kasih saran nih, Kakaknya mungkin langkah yang Kakak bisa ambil mungkin pengembangan untuk diri sendiri dulu, belajar keterampilan baru atau, eee, apa namanya kursus sertifikasi atau kalau memungkinkan gitu mencari proyek yang berbeda, eee, bisa menemui orang yang baru di industri atau mungkin mentor atau coach untuk yang, eee, sebagai networking Kakaknya gitu. Atau mungkin nggak misalnya gini Kakaknya bisa, eee p eee, pindah posisi atau pindah departmen eee, di masih di satu perusahaan tapi pindah ke departemen lain gitu?
Wah. Mmm. Oke, aku paham sih, jadi memang berarti, eee, aku, eee, jujur sebelumnya sempat mempertimbangkan sih untuk ambil kayak sertifikasi atau bootcamp gitu ya untuk memperdalam, eee, skill-ku, iya sih itu bisa jadi pilihan karena mungkin sambil menunggu dari, eee, d dari sepanjang karierku berjalan aku tetap dapat pengetahuan baru kali ya di, eee, di pekerjaan atau skill yang harus aku punya, gitu. Tapi kalau, eee, pindah ke divisi yang lain sebenarnya menurutku aku tuh takut, eee, jadinya nggak fokus gitu, karena aku sendiri tuh mantap untuk ada di posisi ini dengan skill yang aku punya dan aku pengen fokus serta membuat, mmm, karierku tuh tetap selaras gitu dari saat ini sampai ke ke depannya, jadi aku jujur belum memikirkan untuk pindah ke divisi lain sih sebenarnya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, oke kalau mungkin langkah praktisnya mungkin Kakaknya bisa evaluasi juga gitu ya, tujuannya kalau memang cuma mau di situ gitu mungkin bisa juga bicara sama atasan, eee, kira-kira nih kita harus buat, eee, bagaimana nih supaya, eee, Kakaknya bisa, eee, apa namanya, eee, lebih mem bisa lebih belajar juga dengan hal-hal yang lain tidak monoton aja pekerjaan yang sama begitu. Apa Kakaknya udah pernah coba bicara deng eee, Kakaknya udah bicara dengan atasan gitu? Kemungkinan ada kenaikan, eee, promosi atau, eee, kenaikan gaji supaya Kakaknya bisa lebih
Oke.
eee, apa namanya lebih semangat gitu?
Oke. Paham paham paham, jadi memang, mmm, harus ngobrol sama atasan, ya itu sebenarnya mungkin sih untuk aku lakukan karena dari atasanku walaupun dia bukan orang yang akan aku prioritaskan untuk, eee, mendapatkan jawaban atas masalah teknis sebenarnya dia orang yang cukup terbuka untuk, eee, berdiskusi gitu, tapi memang menurutku kalau, eee, ngobrolin hal itu ke atasan menurutku juga nggak akan ada jawabannya, karena dari kantorku sendiri tuh memang, eee, belum ada apa ya, belum ada, eee, kesempatan untuk bisa dipromosikan karena kebetulan kantorku itu skalanya masih kecil sebenarnya jadi belum seluas itu untuk bisa aku, eee, naik level atau naik jabatan sih cuma, eee, ini nih aku paling mau nanya kalau menurut kamu keputusan yang tepat nggak ya untuk aku? Karena aku ngerasa stuck di sini, keputusan yang tepat nggak ya untuk aku mencoba untuk berpindah karir, tapi aku maksudnya berpindah perusahaan tapi aku harus meninggalkan kenyamanan yang ada di kantor ini karena nggak bisa bohong dari sisi, eee, pendapatan terus dari sisi kestabilan kerja, eee, work-life balance juga aku s benar-benar menikmati banget sebenarnya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Wow. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm, aku rasa sih, eee, wajar dan sah aja ya untuk memikirkan, eee, untuk pindah kerja untuk mendapatkan karier yang lebih baik ya, eee, yang penting Kakaknya mungkin memperkuat profil gitu dan bisa juga coba di LinkedIn eee, di apa p portofolio atau reputasi profesional, eee, supaya apa namanya mungkin ambil, eee, kursus yang lain juga supaya, eee, lebih, profilnya tuh lebih bagus, gitu.
Iya.
Dan mungkin Kakaknya bisa ikutin juga event networking yang untuk, eee, pekerjaan yang sama tapi di perusahaan yang lebih besar yang lebih multi international begitu?
Oke. Oh, iya ya ya ya.
Bagaimana saran Kak eee bagaimana, eee, menurut Kakak?
Iya, sih bisa sih jadi sambil aku coba apply-apply pekerjaan di LinkedIn dan lain-lain aku juga bisa sambil memperbarui portofolioku juga ya dengan hasil kerja yang aku lakukan di perusahaanku yang saat ini, gitu. Jadi aku bisa mengusahakan untuk, eee, per untuk eee mendapatkan tempat baru yang mungkin lebih mengakomodasikan, eee, tujuanku untuk naik level dari sisi karier ya. Iya sih aku akan coba beberapa saran dari kamu dan akan aku coba aplikasikan sih semoga ini bisa bikin aku jadi, eee, nemuin nih tujuanku dan bisa buat aku ngerasa nggak stuck lagi ya. Well, terima kasih banyak buat saran-sarannya aku benar-benar ngerasa terbantu banget sih dari saran-saran yang kamu lakukan dan, eee, mungkin nanti kalau misalnya aku mau, eee, cerita lagi aku boleh hubungi kamu lagi ya buat minta sarannya?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya Kak, eee, semangat, eee, saja, terima kasih juga Kakaknya telah berbagi cerita. Semoga Kakaknya tetap semangat dan saya yakin pasti Kakaknya bisa berhasil mencari pekerjaan yang benar-benar Kakak inginkan dan, eee, Kakaknya bisa lebih semangat lagi, gitu. Sampai jumpa.
Oke. Siap, sampai jumpa ya.
Yo.